Ủa, à, vậy luôn á hả? OK, OK, nói chung là ừm, ừm, c nói chung là cũng nhờ cái trải nghiệm đó nên là là cũng biết là nên đi cái nào, đúng hông? <laughs> Hông, nhưng mà ừm, ừm, ừm. Hông ừ, nghe nói sao ha?
Đúng rồi, bởi nếu là mình đi xong chuyến đấy nữa là Đúng rồi, kiểu, mình mình nghe nói ấy là nếu mà bình thường, ờ, bình thường ấy, nếu mà biển nó không phải là biển động, gió không to ấy, thì đi nó cũng khá là êm thôi, tức là nó sẽ không dập dềnh như, kiểu, b mình đi đâu. Mà bọn mình đi lại vào đúng cái hôm mà hôm mà gió nó khá là to, trời nó nắng đẹp nhưng mà gió nó khá là to, nên lúc đấy thì nó ảnh hưởng đến cái chuyến đi của mình như thế.
À. Biển động, đúng hông? Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu. Đồng ý, đồng ý, thì nói chung là nó cũng tùy, hên xui nữa, đúng hông? Đâu phải lúc nào thuyền nó cũng lắc lư như vậy đâu, bạn được cái trải nghiệm ngay lúc đó như vậy là tính ra là cũng gồ một dạng là cũng hên á, để bạn biết được, để bạn có sự chuẩn bị sau này, đúng hông? Lỡ cái sau này bạn đi một cái chuyến nào đó nó nó nó nó dài hơn và nó xa hơn chẳng hạn đi, đó, mà mà bạn bạn lại có một cái kinh nghiệm là hồi trước bạn đã đi tàu mà không có bị gì hết rồi, thì thì nó lại nó lại tệ hơn, đúng hông? Là lúc đó, à, nó mệt hơn á.
Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Nói chung là nó có một cái là trải nghiệm mà mình có để mình, à, rút kinh nghiệm cho những cái lần đi sau của mình để không gặp vào tình huống thế thôi.
<laughs> Rõ ràng. Đúng rồi, đúng rồi, mà nói chung là mình nghe thì mình cũng thấy rất là mắc cười về cái việc mà hả, cả tàu rồi ai cũng oẹ, oẹ như vậy, ói ra như vậy. Nhưng mà, ờ, tính ra á là, ừm, qua cái câu chuyện của bạn á thì cũng thấy được một cái cái sự, gọi là, ừm, không nên chủ quan hông. C mà hổng biết là cái điều đó bạn có có tó có rút ra được một cái cái, gọi là, cái cái bài học mà nó nó, c kiểu như là, nó có có thể ảnh hưởng tới những cái chuyến đi sau này của bạn về những cái khía cạnh nào đó hông?
Đúng rồi. Ừm, có. Sau chuyến ty đấy thì mình, ờ, rút ra được những cái bài học, ừm, riêng cho mình. Ví dụ như là mình, à, đi a, đầu tiên là mình phải tìm hiểu trước tìm hiểu trước về cái chuyến đi của mình. Thứ hai là ví dụ ờ, ví dụ ngay ở trên tàu ấy thì mình có thể hỏi về, ờ, ví dụ mình chưa biết về cái cái say sóng nó như thế nào ấy, thì mình có thể hỏi những cái nhân viên ở trên tàu, những người mà người ta đi rất là nhiều ấy, thì người ta sẽ có kinh nghiệm. Hoặc là ví dụ người ta sẽ biết là hôm nay là gió có to hay không, thì có thể là biển động hay không, thì người ta sẽ đưa cho mình những cái lời khuyên mà để để mình để mình tránh gặp rơi vào cái tình huống mà như mình đã gặp phải.
Ừm. Ồ, hiểu. Ờ, ờ. Ừm hứm. Đồng ý.

À. Nếu nói đến đi xa thì mình mà lại có những kỷ niệm mà hài hước thì mình nhớ đến cái chuyến đi Côn Đảo lần đầu tiên của mình.
Ồ, vậy hả? Ừ, đi Côn Đảo thì có cái gì vui hông bạn? Kiểu, như là mấy cái sơ sơ bạn kể sơ sơ về nó coi, đ bạn đi với ai? Rồi đi đâu trên Côn Đảo hông?
Ừm. À, thì cái chuyến đi đấy là từ nó phải từ cái lúc mà bọn mình bắt đầu, ờ, ờ, lên kế hoạch chuyến đi, thì bởi vì lúc đấy, kiểu, tài chính của bọn mình cũng có hạn ấy. Thì nếu mà bọn mình từ Hà Nội vào từ Hà Nội vào Côn Đảo thì sẽ phải đi, à, ờ, đi 2 chặng máy bay. À, đúng rồi, nếu mà nếu mà đi hoàn toàn bằng máy bay thì sẽ phải đi 2 chặng là từ Hà Nội vào trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc Cần Thơ, xong đấy là từ từ h thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ là bay vào trong, a, ờ, Côn Đảo. Thì bọn mình
Ờ, vậy hả? Ừm. Ồ! Vậy luôn á hả? Tức là bạn, ơ, đi máy bay, ơ nói chung là đi máy bay với ai nhỉ?
Ờ, mình đi với, ơ, bạn gái của mình.
Ờ, nếu bạn đi với bạn gái tức là đi 2 người thôi, đúng hông? Kiểu a, kịt đây là một cái chuyện chuyến đi mà, kiểu, dạng như là, vừa hẹn hò nữa, đúng hông? Vừa vừa đi chơi du lịch mà vừa hẹn hò nữa, dạng dạng vậy, đúng hông? Ừm, thế thì biết là
Mình đi bạn gái của mình gần đấy. Đúng rồi, mình đi 2 người. Ờ, thì đúng rồi, mình chủ yếu là đi vừa đi du lịch xong lại vừa muốn vào, kiểu, ờ, ừm, có một chút, kiểu, mình vào mình, à, thăm viếng mộ các liệt sĩ ở trong đấy ấy.